آآ، أغنية اسمها كلام بتاعة عامر منيب. حلوة بجد بطريقة رهيبة.
آه. هي قديمة أصلًا والّا جديدة؟
لا، دي قديمة خالص يعني آمم، يعني حتى الك الquality بتاعة الصوت بتاعة الأغنية برضو يعني باين إن هي قديمة. فلأ، قديمة فعلًا ه الأغنية فعلًا قديمة، بس حقيقي كلماتها قوية ومعانيها تُحفة.
أيوه، أيوه. هو واضح إن أنتِ متأثرة بيها، أكيد طبعًا. طَب فاكرة طَب فاكرة طَب، أول مرة سمعتيها كانت فين كده، أو كنتِ فين؟
آه، جدًا جدًا. <chuckles> آآ، بُصّ، امم، هو أنا كنت عارفاها الأغنية قبل كده، بس ما كنتش باسمعها يعني، لحد ما رشحها لي بقى الشخص ده ورجعت سمعتها تاني. فيعني بالنسبة لي أغنية تُحفة، ما حصلتش، ما فيش بعدها تاني. أول بقى ما سمعتها امم، بصراحة لا تقاوم، لأنه بُصّ، أنا باحب الأغنية يكون فيها معنى كده آآ، معنى قوي وإحساس كده واضح فاهم، يعني حاجة كده تخش القلب على طول.
آه. هو أنتِ متعلقة بيها للدرجة دي؟ إحساس؟ آه، ي يعني أنتِ بتسمعي الأغنية أصلًا عشان الكلمات؟ أنتِ بتسمعيها عشان الكلمات والّا عشان الموسيقى أصلًا؟
والله الموسيقى بتاعتها حلوة بس يعني الكلمات بصراحة هي اللي بتشدني أكتر، خاصةً في الأغنية دي.
حلو أوي، آه.
يعني حقيقي بتشد.
حلو أوي. طَب، أنتِ يعني حلو أوي، طَب، أنتِ كل مرة بتسمعيها أصلًا بتبقى ليها نفْس الطَعْم كده في ال في السماع نفسه يعني؟